Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как какие маленькие моменты в повседневной жизни приносят вам радость? Как вы радуетесь мелочам? Умеете ли вы радоваться мелочам?
Да. Ответ вот, э, <chuckles> такой: да, я я умею, и я очень люблю какие-то м маленькие радости.
Так вот, поделитесь, пожалуйста, поделитесь. Это редкий дар. Например, какие?
Да. Например, вот, вы знаете, для меня а вот даже мне интересно, а как а как для вас? Так вот, для меня очень важно вкусно поесть. И вот это вкусно поесть
Так. Ага, ага, да. Ой, это, конечно, это обязательно.
это это для меня очень серьёзные маленькие радости, потому что, м, они не могут быть
Ежедневный, причём.
Ежедневные маленькие. Ну, в случае, если эта еда не не самая там обыкновенная, не хлеб с маслом, а что-то что-то там с вкраплением чего-то вкусного, да?
Ага. Ну, слушайте, даже хлеб может быть вкусный, даже масло может быть вкусное, даже хлеб с маслом может быть вкусным.
Вообще-то да, вы правы. Вот да.
Вот мы недавно пришли в, э, такой достаточно недешёвый ресторан. Ко мне сестра приехала, и так решили, с шикарным видом, просто вид на закат, на старинную крепость, э. Мы скока-то там пришли, причём туда без резервации. Я говорю: "Просто хочу ужинать с этим видом". А нам говорят: "Как раз 1 столик есть незарезервированный". И вот мы туда сели.
Мгм. Точно, да. Да. А, вы мне напомнили. Я однажды друзей водил в то самое место, где удивительная такая панорам м, большие стёкла и панорама на на какую-то сумасшедшую красоту. И ты смотришь, любуешься. А я специально, м, под подобрал такое время, чтобы они застали и когда светло, и закат, и когда вечер. И это было просто обалденно, когда в течение там да, в течение 1 часа или 1.5 картина за окном полностью меняется. Представляете, какая радость, как человек Это это не мгновенно, что вот вам раз и вручили цветок, и через 3 минуты это стало обыденным. А здесь вы 1,5 часа находитесь в каком-то Да, абсолютно верно. Вот, поэтому вы вы как раз напомнили мне это. Это замечательно.
Ага. Ага ага. Вот. Ага, ага, ага. Мгм, мгм, сумерки. Всё поменялось. Да, да. Очень очень, конечно. Пролонгированная радость. Н-да, да. Да, и вот мы сели в этот ресторан. Там оказалась на удивление потрясающе вкусная еда. Мы сначала там заказали какие-то лёгкие закуски, потом решили, что мы там да, решили, что раз закуски такие вкусные, то и всё остальное будет вкусное. Мы заказали по 2 основных блюда. Мы взяли их с собой, потому что не смогли всё доесть физически. Это не очень было возможно. Нам упаковали с собой. Ещё на следующий день поиспытывали радость. А вообще, вот, всё сложилось: шикарный вид, то, что там оказался стол, обычно там всё заранее бронируют, то, что оказалась очень вкусная еда.
Мгм. Ко всему в придачу. Так. Да. <chuckles> Ага. А музыка играла?

Мгм. А вы считаете, что маленькие вот такие радости, маленькие праздники помогают справиться, э, со сложным временем, с какими-то проблемами, с какими-то, э, ситуациями?
О, ну, тут, вы знаете, смотря, <chuckles> такой сложный немножко вопрос, потому что, конечно, если это действительно сложная ситуация в жизни, да, то, с одной стороны, да, помогают, можно отвлечься, можно.
Мгм. О, отвлечься- хорошее. Прекрасное слово "отвлечься", да, от проблемы своей. Мгм.
А увлечься. Да, а. Да. А, да, но это её не решит, вот понимаете, к сожалению.
Не решит, но
Это проблем не решает.
но вы знаете, что интересно? Вы со свежим взглядом можете вернуться к своей к своему вопросу. Допустим, или вы сидите да, вы сидите и мучаетесь, уже в голову ничего не приходит, вы там утомлены, что угодно.
Ага. Да, такое возможно. Или просто лежите, плачете и мучаетесь, как это бывает в моём случае. <laughs>
Или вот так. Или вот так, как в вашем случае бывает, да. А тут вы взялись, заставили себя, потому что ещё и тяжело заставить получать какое-то
Ага. Заставили себя пойти порадоваться. Но это, кстати, действительно тяжел конечно, это тяжело. В сложной жизненной ситуации это тяжелая буквально работа, пойти там вкусно поесть в ресторане или окунуться в прохладный океанчик, когда жарко, или там бассейнчик, э, но в итоге это приносит или на пробежку себя вытащить, тем более, да, в итоге это приносит вот просветление, очищение мозга, <laughs> а.
какое-то удовольствие, да. Да. Точно. Мгм. Да. Может быть, вы уже к своей этой задаче, которая вас удручает, немножко с б с лёгкостью н не не так погружались в неё, к ну, как прежде она вас захватывала, и было тяжело. Уже как-то полегче к ней относитесь, и вдруг какие-то, э, появляются решения вопроса, правда?
Да, да, да. Да, да. Умные мысли. А вы знаете, ещё бывает такая самая умная в таких ситуациях. У меня, ну, не то чтобы часто, но так как вот, э, много есть, м, происходящего в последнее время, оно такое: "Да ладно, как-нибудь само. Всё надоело, я всё равно не могу это изменить". Ну, честно!